Heu, alors c'est quelque chose qui m'est qui m'est arrivé avec le temps. Moi, j'ai grandi avec, heu j'ai pas grandi avec mes parents et j'ai grandi avec des gens qui étaient athées et qui pratiquaient aucune religion. De leur propre choix ils ont toujours dit: «Ben, nous on te donne la liberté de choisir ce que tu veux faire, heu, ce que tu veux faire de ta vie. C'est toi qui décideras en ton âme et conscience, heu, quelle religion tu voudras tu voudras faire»
OK, je vois. Ah quand même! Oui. Mmh mh. Donc c'était ouvert en fait.
et ouais, c'était très ouvert. Heu, c'était très ouvert, mais en même temps très fermé. Tu vois? C'était très ouvert et en même temps très fermé. Il y avait pas beaucoup de tolérance à l'échec, heu et en fait tu vois?
Ça laissait la place de trouver. D'accord. Comment? Ah! Fallait tout sacrifier pour réussir?
Il fallait tout sacrifier pour réussir et si tu ne ratais pas, il fallait pas s'étonner si tu étais mis de côté.
D'accord, donc c'était vraiment très, heu, fermé finalement.
Ouais, ouais ouais. Ouais ouais. Finalement, c'était très fermé et en fait, dans les moments où où où j'échoue et heu et heu, et qu'en fait ben, il y a, heu, il y a il y a la peur, il y a le le le le le comment il s'appelle? La culpabilité. En fait à ce moment là ouais en mais en fait il y a beaucoup d'émotions, heu, qui sont un peu réflexes, hein, heu, de par en fait cette fermeture d'esprit dans laq dans laquelle j'ai grandi. Mais en fait, heu, moi comme je dis toujours, grâce à Dieu à ce moment là, j'ai toujours eu en fait le la petite rencontre ou, heu, le film avec la petite phrase, ou la petite musique.
C'est compréhensible. Beaucoup d'émotion en fait, beaucoup d'émotion. D'accord. Moui. Des signes!
Exactement! Le signe qui te dit: «Allez frérot, relève toi encore une fois et va jusqu'au bout!» ouais, c'est ça. C'est, heu, tu as sut c'est, heu, c'est beaucoup d' émotion là, c'est ça me fait beaucoup d'émotion ce qu'on dit. Ouais, là ça me ça me submerge vraiment beaucoup parce que parce que c'est vraiment ça en fait, que je me dirais au moi d'avant. C'est, heu: «Franchement frérot, sois patient, crois-y, ne laisse pas les gens, heu, rentrer dans cette croyance que tu as, protège la. Parce qu'en fait cette croyance, elle est pure, elle est innocente et heu, ce qu'il y a l'intérieur de moi, c'est ma réalité. Les gens parlent de la leur, donc en fait ils peuvent pas savoir et et en fait, ne cherche pas à aller vite. Ce qui compte c'est d'aller loin, mais d'aller vraiment très loin. Alors, viens on marche».
Ressaisis-toi en fait, ouais. Ça te submerge, je vois, mais c'est compréhensible. Mmh mh. C'est grand. Mmh. Et vers quelque chose qui a du sens pour toi aussi.
Ouais! Mais en fait, ce quelque chose là quelque part, ben c'est la même chose! «Donne toi du temps, tu découvriras avec le temps et au fur et à mesure que tu avanceras, ben la c la découverte va s'approfondir. Tu comprendras» exactement «Tu comprendras plus tard pourquoi on fait ça aujourd'hui. Cherche pas à savoir, fais le seulement! Fais le parce que parce que ça vient du cœur». Mais en en fait, ce qui est grave c'est de ne pas essayer. Ce qui est grave, c'est de ne pas s'engager.
Le temps prime. Mmh. Et c'est pas grave finalement. C'est vrai.
Au final, de réussir, pas réussir, est-ce que vraiment c'est important?